Ja, das stimmt wohl.
Und und budgetmäßig ist das alles sehr darstellbar, bedeutet aber, dass du halt 'n bisschen mehr Zeit vielleicht sogar rein investieren musst b bis Weihnachten.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Da muss ich mal gucken, was es hier in Portugal für Anbieter gibt, wo man auch so ähm, ne, so Fotoprodukte, wie jetzt irgendwie DM in Deutschland fällt mir da ein, ne? Äh, oder Rossmann oder was weiß ich.
Genau, genau, genau so was. Ja, ja, genau, genau, gena aber aber n das gibt's ja bestimmt in Portugal auch.
Dann gibt's hier d genau, genau. Ich kenne jetzt tatsächlich eine physische Station, wo die dann auch so ähm, da machen die auch so Fotos in Glaskugeln rein, in so Schneekugeln und so, aber ich will ihr ja keinen Staubfänger schenken, aber ähm, ja doch, ich glaube, da kann ich was finden. Mhm.
Oder, so Drogerien. Ja, genau. Ja, ja, genau, genau, genau. Also irgend irgendetwas Symbolisches, was eure Beziehung beschreibt und quasi als Danke für die Vergangenheit oder als Initiative für nächstes Jahr.
Ja. Mhm.
Oder 'n 'n äh, wenn wenn's 'n Musiker ist, irgendwie 'n Bleistift mit äh, mit Noten drauf oder so was.
Mhm.
Also, jetzt so so 'ne 'ne 'ne persönliche Andeutung.
Das ist auch 'ne schöne Idee, ja. Ja, ich glaube, ich muss da noch mal so 'n bisschen umdenken. Ich finde das ganz, ganz nett einfach diesen diesen Anstoß von dir jetzt mit dem, dass man 'n bisschen auf persönlichere Verbindungen geht, weil ich glaube, da habe ich mit dem einen oder anderen vielleicht auch mit mit seinen Brüdern, ne, mit mit meinen Schwägern äh, Schwagern, Schwägern, was auch immer, Schwager ähm, da finde ich vielleicht auch was Nettes.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Irgendwas, was ihr letztes Jahr äh, letztes Jahr gemacht habt, ne?
Mhm, genau.
Weiß nicht, der ist auf 'ner br ganz b ganz blöd, aber du du weißt, glaube ich, was ich meine. Der ist auf 'ner Bananenschale ausgerutscht und du schenkst ihm 'ne Banane, also irgend so was, ne?
Hm. Ja, ja, ja, ja. Ja, genau, so Verbindungen. Mhm.
Genau. Also d n und und diese Verbindungen, die sind oftmals sehr sehr gefühlig, sehr emotional und sie bleiben vor allem im Gedächtnis.
Mhm.